À, mình thì hông có triệt sản, chỉ có một bé Phú Quốc á là đợt đó là bị viêm thì mình mới triệt thôi là cũng phải là bất đắc dĩ thôi. Mà đợt mình để ý nha, hình như triệt xong mấy bé mập lên á, ừ, dễ phát triển, dễ phì hơn á nha, mình thấy vậy á, ừ, ừ.
Ờ. Vâng. À, à, ờ. Ơ, đúng rồi, đúng rồi. À, đúng rồi, nó nuôi nó nuôi toàn bộ người còn lại, nuôi tại vì mình nuôi mèo 2 bé đều làm béo mèo đực hết, thì mình đều triệt sản hết thì, à, tại vì người ta nói là triệt sản thì sẽ giúp mèo sống lâu hơn nữa. Với lại, ừm, tại mình cũng nuôi trong nhà á, nó không có đi phối giống này nọ được, sợ nó cũng khó chịu á.
Đó, đó, đó. Ừ, ừ. Ừm hứm, ừm, vậy hả? Ừm hứm. Ừm, ừm. Ồ, vậy mới biết á. Ưm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó, mình cũng nghĩ như vậy á. Tới mùa mà nhiều khi cũng bỏ đi á chứ, nhưng mà mình đâu có biết là đi ra ngoài như nào, có nhiều người ta ác á bạn, người ta bỏ bả này kia đó, cũng tội lắm, ừm.
Ừm, ừm, ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Mình thấy không hiểu sao những người đó làm như vậy được luôn á. Hồi đó giờ thì mình bởi vậy mình cứ sợ mình cứ nuôi trong nhà thôi, mình sợ ra ngoài là gặp người này người kia, người ta bắt đi á, ừm, không yên tâm. Ừm. Ừm.
Ừm, ừm. Thiệt luôn á? Ừm. Ừm. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ừm, đồng ý nha, giống như bạn mình á, hông có nuôi mèo nhưng mà có một con mèo hoang, bạn đó cũng ở trọ thôi, xong nó cũng nó cũng biết là nhà bạn mình thương á, cũng hay lại xin ăn, cưng lắm nha, cái coi như làm nhà bạn mình nuôi luôn. Ờ, xong tự nhiên đúng rồi, chính xác nó biết mà, trời, nó còn làm nũng này kia nữa, cưng lắm, mà nó sạch sẽ lắm nha. Ừm, nhưng mà á hả, xui làm sao á, trong khu người ta bỏ bả hay sao á, trời ơi, nó ăn xong cái nó lại nhà bạn của mình á, nằm đó mà nó nó nằm nó tội lắm kìa, ờ, nhưng mà nó biết kiếm chỗ đúng rồi, chính xác luôn, bạn mình đâu cứu kịp đâu, ừm, cũng có chở đi mà chở hông kịp, phát hiện quá trễ. Đó, đó.
Ồ, ờ, ờ. Ừm, ừm, ờ, ờ, ờ, <chuckles> ờ, cho nó ăn rồi nó tới hoài à. Ờ, ừm, ừm. <chuckles> ghét ha. Ờ, ờ. Ừm. Ừm. À. Ờ, trời ơi. Vậy là nó mất từ từ ở đó hả? Trời ơi, thương quá vậy, ừm. Ờ. <tsk> Thì đúng rồi, thường là nó cứ đi nó sẽ lết, lết, lết, ở cái vườn nhà mình ở quê á, có cái vườn thì lâu lâu sẽ cứ có mấy con chó mà nó lết, lết, lết vô trong vườn là do nó bị bỏ bả ngoài đường á bạn, ờ, xong nó chạy, chạy, chạy vô trong vườn nó chết tội ghê luôn á, ừm. Ừm. Thì mình
Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm hứm. Ờ, ờ. Ừm, ừm. Trời ơi, nhìn nó tội dữ ha. Thì đó, rất là tội luôn. Ừm. Đúng rồi, chính xác luôn. Đó, rồi nhiều khi ở ngoài đường người ta còn chọi chó rồi tùm lum tà la hết á, nói chung là, ưm, có nhiều hông có ừ.
Ờ. Ừm, ừm, đúng rồi, sao ác nha, ý là mình thấy trong trong trong Nam đi thì cũng còn đỡ, còn ở ngoài Bắc vẫn còn cái nạn, gọi là, ăn thịt chó mèo á.
Ờ, ờ. Ừm hứm. Trời ơi, rất nhiều luôn nha, mình thấy mình không dám coi luôn, mình rất là ác cảm luôn á. Thiệt sự, ừ, ừ, đó, đó. Ừm, ừm, đúng rồi đó, chính xác luôn, phải nên cấm nha. Thiệt, nói chung là nhìn nó trung thành với mình như vậy mà, nó đâu có phải nhìn là đâu, mình ăn bò, gà là đã thấy hơi ác rồi, nhưng mà do là mình phải sống cho nên mình ăn thôi, chứ hông ăn chay nổi thôi. Đó, chứ mà mình thấy mấy bé mèo, bé chó nó cũng trung thành mà.
Ừm. Ồ! Thiệt luôn á. Mà thấy Việt Nam mình nên cấm cái đó giống như ở Hàn Quốc vậy đó, ừm. Đúng rồi, ưm, ừm. Đúng, đúng, đúng. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ưm, thiệt sự. Ừm. Ừm, ờ, ừm.